Nói mới nhớ, thì đó cũng là một trong những cái giải pháp mà mình muốn đưa ra cho bạn. Trước hết tại vì mình thấy á là bạn rất rất là quyết liệt trong cái việc là giảm cân, cho nên á là, ờ, để mà có thể là nhận được cái sự đồng tình của mọi người để mà hỗ trợ cho bạn, hiểu cho bạn á thì mình phải chia sẻ cái thông tin này, ờ, đến với lại, ờ, những cái người đồng nghiệp nè, hay là đến với những người bạn nè. Để làm sao? Để họ biết là, à, bạn đang có vấn đề, ừm, về sức khỏe đi, hay là bạn đang có muốn á là giảm cân và bạn đang tuân thủ rất là nghiêm ngặt, cho nên á là hãy tôn trọng cái nhu cầu cá nhân của bạn. "Ừ, là tui ngồi đây là tui rất là vui rồi, ừ, mời thì tui nhận nhưng mà, ờ, tui chỉ ăn 1-2 miếng thôi nha, cho vui thôi nha", chứ, ờ, cảm ơn cũng như bạn cũng dành lời cảm ơn cho người ta là "Ừ, cảm ơn đã gắp nha, nhưng mà đang ăn kiêng, đang hổng có ờ, đang hổng có ăn dầu mỡ được. Ừ, để đây là tui vui rồi thôi uống nước nha", kiểu như vậy á thì bạn thấy như thế nào nè?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, mình hiểu. Ừm. <chuckles> À! Ừm hưm. Ồ. Ồ. Mình thấy cái cách cái này rất là khéo léo nha, sao trước giờ mình cũng chưa thử ta. Ví dụ như là mình sẽ đầu tiên là mình sẽ phải chia sẻ với người ta này, ờ, chia sẻ với đồng nghiệp, chia sẻ với bạn bè là, ờ, đang ăn kiêng này, hoặc là, ờ, có một cái lý do là bất khả kháng là, ờ, chuẩn bị Tết rồi, ờ, nếu mà béo như thế này là mặc đồ hổng có đẹp này, sẽ buồn này, ờ, hoặc là, ờ, béo quá thì sẽ bị bệnh ấy. Đấy, là cố gắng ăn kiêng đi, cố gắng chia sẻ, mình chắc là ừm. Ờ.
Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi, đó là cách mà mình, à, từ chối sao cho lịch sự, lịch thiệp mà vẫn giữ hòa khí, đúng hông nè? Và cái việc tiếp theo á là chính là từ phía bạn, bạn thấy món ăn bạn thèm quá, đúng không? Mình nghĩ á là cái này nó bắt nguồn từ cái phương pháp giảm cân của bạn là nó quá gắt gao, ờ, bạn nhịn đói cho tới khi mà khi mà bắt đầu thấy đồ ăn á thì bạn không thể mà kiềm chế được cái cơn thèm được cho nên là bạn cứ nhào vào mà ăn thôi. Ơ, vậy thì bây giờ bạn có thể là nếu như mà bạn vẫn muốn sử dụng cái phương pháp đó vì bạn thấy nó hiệu quả thì mình khuyên là bạn có thể là đi tham vấn cái một số người bác sĩ dinh dưỡng để người ta đánh giá tình trạng sức khỏe của bạn nè, đánh giá cái thời gian sinh hoạt, cũng như là cái lịch trình ăn uống của bạn hàng ngày để người ta đưa ra cho bạn cái, ờ, cái lịch mà nhịn ăn gián đoạn theo một cách là khoa học nhất và phù hợp nhất với lại cái tình trạng của bạn. Chứ mình hổng có thể nào mà làm một cách là vô tội vạ như vậy được, lỡ nó hổng có phù hợp với bạn thì sao, bạn sẽ bị đau bao tử đó. Cho nên là nếu mà vẫn muốn theo cái phương án này thì phải tham khảo ý kiến của một người chuyên gia nữa nha.
Ừ, đấy, đấy, đấy. Ờ, đấy. À! Ừm. Ồ! Đúng, đúng nha, đúng nha. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm.